うーん。
それこそ、ちゃんとホースにフィットしなくて少し水漏れがあったりとか。
ああ、なるほど、だから長期的に見れば損だな、っていう感じになってしまうって感じですよね。
そうです。そう。で、それをもう1個そういうので買ったので言うと、その、ホースの先っちょにつけて、そのシャワーみたいに放水できる、あの、いろんなタイプに切り替えられる
うんうんうん。 あ、はい、うん。 ああ、あの、シャワシャワーヘッドみたいなやつ。
そう、シャワーヘッドみたいな蛇口があるんですけど。
はい。はい。
あれもまた2ドルであるじゃないですか、と思って。
ああ。